हुँ।
तो, ये जो चीज़ें हैं भले आप बोल दीजिए अ, उन देशों में अच्छी हैं और ये, हम भी चाहेंगे कि हमारे भी देशों में आए। उनसे हमको हमको भी ये चीज़ों को सीखना चाहिए कि अ, हालाँकि अब अ, सरकार और लोग चीज़ें बदल रही हैं जैसे कि ब्लिंकेट औ गया, ये जो अ, नए-नए आ रहे हैं, इन सब में मैंने देखा है कि अब ये लोग प्लास्टिक का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, सब पेपर बैग की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगा देख के कि, लोग खुद अपने आप में बदलाव ला रहे हैं और लाना भी चाहिए। जी, हुँ।
बिल्कुल, बिल्कुल, आना चाहिए। बिल्कुल सीखना चाहिए। उ, हाँ। जी, हाँ। जी, बिल्कुल। जी। बदलाव ला रहे हैं, जी, लाना भी चाहिए। जी, बिल्कुल लाना चाहिए लोगों में ये बदलाव होना चाहिए और सरकार को भी कुछ कदम और उठाने चाहिए, प्लास्टिक जैसे थोड़े दिन पहले बैन किए थे, फिर से वो अ, फ़व जो एकदम चीप वाला प्लास्टिक है ना कम से कम उसको बैन करना चाहिए, पॉलीथींस को खासकर बैन करना चाहिए। पॉलीथीन ही सबसे बड़ी जड़ है, अगर इसको बैन कर दिया जाए तो बहुत कुछ प्लास्टिक का प्रदूषण जो है खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ है, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभरात्रि।
जी। हुँ, बिल्कुल। जी, जी, जी, जी। हाँ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत कुछ हमने भी आपसे जाना और हम भी कोशिश करेंगे कि जो आपने चीज़ों को बताया उनको किस तरीके से अपने जीवन में लाएँ, और आस-पास में रहने वाले लोगों को भी, उसके बारे में बताएँ। तब चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आपका, अपना ध्यान रखिएगा। शुभरात्रि।
जी। जी, जी। जी। जी, जी। थैंक यू। जी, जी, जी।

जी, इतना ज़्यादा इसीलिए होता है ना, कि वो चीप पड़ता है, कोई भी चीज़ अगर आप मेटल के मेटल का कुछ बनाने जाओगे तो आपको कॉस्ट थो जो है, वो ज़्यादा पड़ेगा आपको। अगर आप वो एक पॉलिथीन का आप ले लीजिए, एक कपड़े का भी बैग ले लीजिए, वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। लेक़िन वही अगर आपके पॉलिथीन का अगर आपको प्रोडक्शन करना है ना, उत्पन्न करना है, तो वो जो है बहुत कम दाम में हो जाता है और कैरी करने के लिए भी बहुत इज़ी है प्लास्टिक। आप देखे होंगे मेटल वग़ैरह भारी रहता है और पॉलिथीन जो है ना, बिल्कुल वेटलेस रहता है, उसका कोई वेट नहीं रहता है। तो लोग ना इसीलिए इसके ऊपर ज़्यादा मोहित होते हैं कि प्लास्टिक ले ले हम, आपने जैसे कहा दूसरी पॉइंट ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, कि जानवर भी इंसानों के साथ मासूम जानवर भी जो अफ़ेक्ट हो रहे हैं। ज़्यादातर बेचारे गाय को हम पॉलिथीन में डाल के फेंक देते हैं, कुत्ते भी हो गए, गाय भी हो गया, तो लोग आधा पॉलिथीन ख़ा लेते हैं वो ख़ाने के लिए। ऐसा ना कर-कर हम थोड़ा-सा अम, अपना टाइम वक़्त निकाल के अ, पॉलिथीन से निकाल के ख़ाना डालेंगे, तो सब्ज़ी हो या छिलका हो, कुछ भी हो, तो उनके लिए अच्छा होगा, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। जी, आपका क्या ख्याल है इस पे?
जी। अच्छा। जी। हुँ, हुँ। जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। बिल्कुल, सही बात। हाँ। जी। हाँ। जी। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हाँ। सही वही बात। बिल्कुल। मैं भी जो देखिए अ, मैं भी इन चीज़ों को मानता हूँ, जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि अ, हमारे भी घरों में इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। और वही आपने जो एक कारण बताया कि वो सस्ती होती है और ये बात बिल्कुल सही है कि अ, अब भाई हर कोई स सबके पास उतना पैसा नहीं होता, तो जिसके पास जो जितना होता है, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में देखा था कि अ, एक फ़ फ़ैमिली थी जो कि आप आपका रोड के साइड में रह रही थी, तो उनका जो ख़ाना था वो स वो अपना ख़ाना सिर्फ़ प्लास्टिक की झिल्लियों में ही लेके आते थे। तो हमने उनसे बातचीत करी, पूछा उन उनके बारे में, तो उन्होंने भी यही बताया कि देखिए जो हमारे पास जितना संसाधन या फ़िर जितने पैसे हैं, हम उसी हिसाब से अपना सामान ला पाएँगे। तो मुझे भी ये लगता है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हाँ, हालाँकि हम उसमें कुछ चीज़ें बदलाव बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि, अब अगर आप सब्ज़ी लेने जा रहे हैं तो अपना झोला ले लीजिए, जितना आपसे बल पड़ पाता है
जी। जी। जी। हाँ जी। हाँ। हाँ। जी। हुँ। हुँ। जी, हाँ। हाँ जी। हुँ। अच्छा, अच्छा। ला पाएँगे, जी। हुँ। जी। हाँ। जी। हाँ, जितना हमसे बन पड़ा उतना तो करना चाहिए, आप सही बोल रहे हो। हुँ, जी।
बिल्कुल। है ना? उसी हिसाब से क्योंकि तो फिर आगे चलके हम लोग अपने धरती को बचा सकते हैं, ये कोशिश भले ही छोटी है मगर क्या है कि, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ के आना ही होगा उन चीज़ों में लेके। अगर हाँ, अगर आज नहीं सँलेंगे तो जो आने वाली हमारी एक जनरेशन होगी, वो मैंने जैसे कि देखा है बि बिल्कुल, बिल्कुल, वो बीमारियाँ भी हो उनमें आ रही हैं और ये तो देखता हूँ कि जैसे अ, ये जो जलती है, तो ये ज़्यादा नुकसान कर देती है। बच्चे जो उनकी अ, हवा में आ जाते हैं, बिल्कुल, जी।
बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल करना चाहिए, जी, जी। चल रहे हैं, हुँ, हुँ, बहुत बीमारियों के ऐसे ही हाँ जी। हुँ। हाँ। हाँ। जी, बिल्कुल आप सही बोले हैं, जी। हवा में आ जाता है जी।

जी अ, म सही बोले आपने, प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है हमारे प्रदूषण को अ, तो प्रदूषण तो कर ही रहा है प्रकृति में साथ-साथ हमारे जो अ, शारीरिक स्वास्थ्य पे भी इसका जो है, असर हो रहा है जन जनरली देखिए हम खाने-पीने के लिए या कोई चीज के लिए हम बाहर जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, फल फ्रूट हो या सब्जी हो पॉलीथीन में डाल के दे देते हैं और खासकर जो काला पॉलीथीन है ना ब्लैक पॉलीथीन उसमें तो और ही डेंजरस केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स हमारे सब्जियों में, फल में भी आते हैं और उसको हम अ, वो हम सोचते हैं पानी से धो लिए तो चले जाता है लेकिन ऐसे, ऐसे नहीं जाता है। और दूसरी बात है कि हम जैसे अ, काफ़ी ट चाट ठेलों पे इस पे जाते हैं तो वहाँ तो और भी नुकसान है, गरम-गरम चाट वो जो है, पॉलीथीन में डाल के दे देता है, उससे क्या जो पॉलीथीन है ना हल्का सा अ, पिघलने लग जाती है, वो हमको पता भी नहीं चलता। उसके कारण वो केमिकल शायद अब डेली इसको बिल्कुल खाने से तो बिल्कुल ही नुकसान होगा। इस चीज को आपको रोज-रोज़ तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, चलो आप कभी साल, महीने में 1, 1 बार खा लिए तो उतना शायद आपके शरीर को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन आप डेली खाओगे तो इससे ज़रूर नुकसान पहुँचेगा। आपका क्या विचार है इस पे?
हाँ। बिल्कुल। जी। हाँ। सही बात। जी। बहुत ज़्यादा। जी। हुँ। वही बात ना। हाँ। जी। बिल्कुल। जी, जी। हुँ, हुँ। सही बात। हाँ, हाँ। जी। कभी-कदा, बिल्कुल। जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए, जैसा आपने बताया कि वो सिर्फ क्या है कि वो प्रकृति को नहीं नुकसान पहुँचाती है, उसका जो इस्तेमाल हम इंसान करते हैं, वो हमको भी बहुत नुकसान पहुँचाती है। और मैं ये मानता हूँ कि जो प्लास्टिक प्रदूषण है, वो सिर्फ इंसानों तक ही अब सीमित नहीं रहा है, उसके चंगुल में अब बेचारे मासूम जानवर आ रहे हैं।
हाँ। हाँ, जी। जी। बहुत-बहुत, हाँ। जी, हाँ। हाँ। हाँ, वो तो है, जी।
मैंने हाल ही में देखा कि एक गाय थी जो कि और ये आप ये चीजें बहुत आती रहती हैं न्यूज वगैरह में कि अ, एक किसी न किसी जानवर की मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण था कि उसने पॉलीथीन खा लिया।
जी। जी। हाँ। पॉलीथीन, हाँ, निगल लिया, जी।
तो, मैं ये मानता हूँ कि देखिए वो भले इंसानों ने बनाया, इंसान उसकी अ, जो एक प्रकार से बुराई है, उसे झेल भी रहा है, मगर उसके चलते हुए उन मासूम जानवर भी बेचारे उस चंगुल में आ जाते हैं, जो कि उनको मालूम नहीं होता है कि ये चीज का क्या नुकसान होगा। और बाकी तो क्या है कि, मानव जीवन पर तो जैसे आपने खुद ही बताया खाने-पीने की जो सामान है, जैसे आपका दूध ही मैंने एक हाल ही में देखा था कि जो दूध है वो आते तो सब प्लास्टिक के बॉक्स में ही है।
जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, बिल्कुल। जी, जी। हाँ। जी, जी।
अब उसके चलते हुए, जब मैं उसकी एक महक लिया और जो बाहर से जो गाय से निकला हुआ दूध था मैंने उसको जब देखा, तो उसमें बहुत अंतर आया, मैंने देखा कि उसमें एक अजीब-सी महक आ रही थी।
हुँ। जी।